É, realmente não, eh, são são muito acho que essa essa esse gap de geração e também, assim, é bom quando você pertence a um grupo em que quando você fala as coisas as pessoas têm as referências, e mesmo pessoas das mesmas idades se foram criadas em situações muito diferentes, assim, não entendem do que você está falando, né? Tipo eu ouvi falar com um grupo de héteros eu fiz 3 citações de coisa gay eles não sabiam nenhuma eu falei: "Aff", "Ah não sei o que do RuPaul's Dragways" "Não sei do que você está falando", aí tipo não sei o que, sei lá o que que eu falei, nem era coisa pô RuPaul não é obscuro, eu falei você não conhece? Super mainstream, ele falou: "O quê?". Aí eu: "Você não sabe quem é o RuPaul?" Aí eu falei: "Não", ela falou: "Nossa, nem quero mais conversar". Então assim, <chuckles> tem coisas, assim, que é só é mesma minha idade só que não está no mesmo universo assim, né? E e e e, acho que pertencer
Uhum. Hum. Uhum. Sim, é verdade, é verdade. <laughs> Ai, se Uhum. Não, é super mainstream, todo mundo sabe. Uhum. <laughs> Uhum, e isso faz com que você não se sinta pertencente ao grupo, né?
Isso, aí eu não sinto que pertence muito, assim, então você tem algumas coisas básicas de referência cultural que você não não conhece, fica meio esquisito realmente conversar, pô eu conversando com né, tipo gente nerd, não sei.
Uhum. Aham, não, é, é verdade. Eu, hã, sim sim, assim, eu sou um pouco nerd de filme, sabe? E aí esse final de semana eu fui assistir a parte 2 de Wiked, daí eu via que eu, hã, explicava detalhes do filme pra pessoa que foi ver comigo e a pessoa não estava nem aí.
Aham. Ah. <chuckles>